Ừm, bạn ơi, ờ, mình, ờ, gần đây nha, mình nhận ra á, là mình có một cái thói quen là mình lúc nào cũng thể hiện là mình, à, <smacks lips> vui vẻ, vui vẻ tích cực lạc quan và mình có cái xu hướng là che che giấu những cái cảm xúc tiêu cực trước người khác á bạn, thì, ờ, hông biết là bạn có cái, ờ, cái cái hướng nào cho cái cho cái vấn đề này hông?
À. Ừm. Ừ, mình hiểu. Ừm, à, trước khi, ừm, mình đưa ra những cái lời khuyên đó, thì hổng biết là bạn có sẵn sàng là chia sẻ nhiều hơn cái câu chuyện của bạn hông? Để những cái lời khuyên của mình nha, nó được cụ thể và hữu ích nhất á bạn nha.
Ô kê, ô kê luôn, bạn, ờ, bạn hỏi đi.
Ừm. Ừm, vậy hổng biết là cái tình huống gần đây nhất nè, mà bạn cảm thấy là bạn phải che giấu những cái cảm xúc á bạn, là nó xảy ra với ai nè, và ở đâu vậy bạn?
Ờ, mình, ờ, lần gần nhất hả? Để mình ráng nhớ coi, <tsk> ờ, lần gần nhất của mình chắc là với ba mẹ mình á. Là, ừm, tại vì à, ờ, hông chắc mẹ mình thôi chứ hông phải ba mình, tại vì, ờ, ba mình với mình thì ít ít giao tiếp lắm. Nhưng mà kiểu mẹ mình hay hỏi là: "Ng thằng này nhìn sao mà hôm nay, à, nó kỳ cục vậy á?" Thế xong cái mình kiểu ờ, mình cũng, ờ, kiểu: bình thường, có gì đâu, hết sức bình thường, hết sức bình thường. Đó, xong cái mình, ờ, đi làm cái chuyện khác hay là đi chỗ khác, đó nó vậy đó bạn.
À. Ờ, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Vậy hổng biết nha, ngoài gia đình ra á, thì bạn có để ý là cái tình huống nó cũng xảy ra tương tự với bạn bè của bạn hông hay là với đồng nghiệp chẳng hạn?
Ừm, với đồng nghiệp là chắc chắn rồi, tại vì, à, khi mà mình đi làm thì mình đâu có thể nào mà mình, kiểu, mang cái cái tâm thế của mình nó nó không có tích cực lên, rồi xong rồi người ta hỏi thì mình lại kiểu ngồi giống như là giống như là đang, ơ, đang trong một cái buổi trị liệu tâm lý thì đâu có được, đúng hông? Nên thường là ờ, thường là mình cũng sẽ kiểu, ơ: "Ờ, hông bình thường! Tối qua là tui làm, à, hơi trễ xíu á nên chắc là thiếu ngủ", đó.
À, ừm, vậy còn với là bạn bè nè bạn, giống như là những người bạn xã giao nè và những cái người bạn ở trong nhóm bạn thân đó bạn, thì hổng biết là bạn cũng có để ý là bản thân của bạn hay có cái việc mà che giấu cảm xúc hông bạn ha?
Ừm, đối với lại bạn bè của mình á thì mình không che giấu cảm xúc, nhưng mà mình sẽ không có kể hết nguyên cái câu chuyện. Có nghĩa là mình sẽ ví dụ như bạn bè hỏi là: "Hôm nay, ờ, làm cái gì mà nhìn nó sao mà nó hơi, ơ, <tsk> không vui?" thì mình sẽ nói là: "Ờ, thiệt sự là hôm nay mình ờ, <tsk> nói chung là có nh có một cái vấn đề, ờ, mình khó chịu, bứt rứt, bực mình trong người vậy đó, cho qua đi. Thôi uống đi mấy bạn, uống đi!", đó, kiểu đó đó.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Vậy hổng biết nha, khi mà bạn che giấu những cái cảm xúc này nè và cũng như là luôn là phải tỏ ra vui vẻ đó bạn thì bạn thường là cảm thấy những cái điều gì nó nói về tinh thần của bạn nè, và cũng như là cơ thể của bạn có những cái phản ứng gì hông?
Ừm. Ừm, thì thật ra, về tinh thần á, thì nó sẽ mình thường hay có cái kiểu gọi là bực, bực mà kéo dài á bạn, kiểu bực bội trong người kéo dài á. Giống như là, ờ, nó nhiều khi nó kéo dài ngày này qua ngày khác luôn á vì một cái vấn đề nào đó mà mình, kiểu, mình phải, ơ, ờ, coi như là không không có không giải quyết nó triệt để nên là mình cứ để nó kéo dài là mình sẽ bực bội. Xong rồi nhiều khi nha, có lúc mà mình bực tới mức mà tối mình mất ngủ luôn á.
Ừm, ừm. Ừm. À, mình hiểu nè. Và cũng như là có những cái băn khoăn và bối rối trong lòng của bạn, và có những cái cảm xúc mà đôi khi nha, bạn chưa có thể hiện ra với lại người khác nè, và bản thân bạn cũng có thấy là có cái điều gì đó không ổn đó nha. Vậy hổng biết là có bao giờ bạn suy nghĩ thử xem là cái việc mà giấu cảm xúc á, nó ảnh hưởng như thế nào đến với lại cái cuộc sống và những cái sinh hoạt hàng ngày của bạn hông? Ví dụ như nó có ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn hông, công việc nè, hay là những cái mối quan hệ chẳng hạn?
Ừm. Ừm, thì với những cái mối quan hệ á, thì mình giấc ngủ thì dĩ nhiên là như mình nói hồi nãy, lâu lâu mình có bị, ơ, mất ngủ, bị bực mình. <laughs> À, thì nếu mà mất ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc ngày hôm sau nè. Ờ, còn những cái mối quan hệ thì cũng có nha. Có nghĩa là do là mình kiểu giống như là mình có quá là nhiều những cái, ơ, điều căng thẳng mà mình chôn giấu trong người á, cho nên là đôi khi mình cũng dễ bực dọc với người khác á. Đó, cho nên là mình, à đôi khi nó cũng gây ảnh hưởng tới tới những cái mối quan hệ. Nhưng mà cũng may là do là như cái thói quen của mình là sẽ che giấu cảm xúc nhiều hơn là bộc phát, cho nên là cũng ít khi nào cái chuyện đó xảy ra để ảnh hưởng mối quan hệ lắm. Nhưng mà cũng có chứ hông phải hông.
À mình hỉ Ừm. Ừm. À, ừm. Ừm, ừm. Mình hiểu nè. Vậy hổng biết nha, có bao giờ bạn suy nghĩ thử cái nguyên nhân tại sao mà bạn thường hay hay che giấu những cái cảm xúc tiêu cực hông? Lý do đến từ việc mà bạn chưa tìm thấy một ai là đáng tin tưởng nè, hoặc là bạn sợ là phải bộc lộ những cái cảm xúc đó, và cho mọi người thấy là cái mặt yếu đuối của bạn, và cũng như là sợ bị đánh giá chẳng hạn.
Ừm, thật ra thì, ờ, chắc là tất cả những cái đó đó. Tại vì ờ hịch mình, ờ, lớn lên thì ở văn hóa văn hóa Á Đông, đúng hông? Cho nên là cái chuyện mà che giấu cảm xúc nó là một cái nó nó rất là Á Đông luôn. Ờ, ờ và c cộng thêm nữa là kiểu từ nhỏ thì, kiểu, gia đình mình thì lúc nào cũng, kiểu là, ờ, sẽ hông muốn là, kiểu, mấy đứa con làm cái gì mà làm gia đình mất mặt, hay là kiểu, à, con trai thì cũng hông nên cảm xúc quá nhiều á, nó nó nó kỳ. Đó, thì thành ra là tất cả những cái đó nó đã, kiểu ờ, tạo ra cái con người mình bây giờ để mà mình cảm thấy là cái chuyện <tsk> thể hiện cảm xúc nó không phải cái gì quan trọng hết á.
À, mình hiểu. Ừ À. Ừm, ừm. Mình rất là hiểu và đồng cảm với những cái nỗi bối rối của bạn nè. Và đôi khi là cũng những cái cảm xúc này nè, nó cũng ngày qua ngày nó trở thành cái gánh nặng đó nha. Và hổng biết là bạn đã từng thử chia sẻ cái điều này với ai chưa, và kết quả nó ra làm sao vậy bạn?
Ừm, thật ra thì mình cũng có chia sẻ với, ơ, những người khác, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình chia sẻ nguyên cái câu chuyện hết. Mà mình bao giờ cũng cắt đoạn, cắt đoạn ra, kiểu, kể một chút cho vui, kiểu, ơ, có cái để cụng ly thôi, chứ sẽ hông bao giờ mà mình ngồi mình luyên thuyên về một cái, kiểu, một cái nỗi niềm kéo dài mấy tiếng đồng hồ á, thì hổng có.
À, mình hiể Ừ. À, ừm. Vậy với cái thời điểm hiện tại nha, thì hổng biết là bạn đang mong muốn cái điều gì là nhiều nhất nè? Ví dụ như là bạn mong muốn là bạn sẽ mở lòng ra nhiều hơn, hoặc là, kiểu, bỏ bớt những cái cảm xúc tiêu cực nè, hoặc là mong muốn là có một cái người nào đó thấu hiểu bạn hơn chẳng hạn?
Ờ. Ừm, thật ra thì, ờ, mình, ờ, mình không nghĩ là mình cần mở lòng nhiều hơn. Tại vì mình, ờ, ờ, <tsk> có hơ những cái mở lòng nhiều hơn đôi khi, đối với mình, đó là một cái rủi ro. Có nghĩa là người ta hông nên biết quá nhiều về mình. À ừm, nhưng mà với cái chuyện mà giải gọi là sao ta, giải quyết cái cảm xúc của mình á, và tốt một cách, ơ, hiệu quả hơn, thì cái đó mình rất là mong muốn. Tại vì, à, nếu mà mình đã hông chia sẻ được với ai rồi thì ít nhất là mình nên có một cái cách thức, một cái phương pháp để mà mình giải tỏa những cái căng thẳng đó nó đi.
Ừ. À, mình h ừm, ừm. Ừm. À, mình hiểu nè, và mình tin là bạn đang làm rất là tốt rồi. Và có thể là có một vài cái điểm nha, bạn có thể cải thiện hơn một chút nè, để cho những cái cảm xúc này nè nó không phải là một cái gánh nặng nha. Đôi khi á, con người á họ tin rằng cái giá trị và cái sự được chấp nhận của bản thân họ đó bạn, sẽ phù thuộc vào cái việc mà người đó là phải duy trì một cái hình ảnh tích cực nè, luôn lạc quan nè. Đó, thì đôi khi cũng dễ khiến cho người ta cảm thấy là cái cảm xúc tiêu cực nó là một cái khuyến khuyết mà cần phải che giấu đó nha. Cho nên á bạn có thể là cố gắng nè, nhận ra rằng là tất cả những cái cảm xúc á bạn, kể cả là cái việc buồn bã nè, tức giận, nó cũng là một cái phần bình thường và cần thiết của con người đó bạn nha. Cho nên là thay vì thay đổi cảm xúc nè, hoặc là che giấu nó thì có thể là thực hành bằng cái cách là, à, bạn sẽ ghi nhận lại những cái cảm xúc đó, bạn chấp nhận nó và cũng như đây là một cái điều mà bất kỳ ai đó cũng sẽ phải trải qua mà không bị phán xét đó bạn. Thì hổng biết là báo bao giờ bạn chấp nhận những cảm xúc này chưa, hay là thường là sẽ có xu hướng là lảng tránh và né tránh nó?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra thì, ờ, à, mình là một cái người có thói quen là viết xuống những cái suy nghĩ của mình nha. Có nghĩa là, à thì khi mà mình viết xuống thì đâu đó mình cũng, kiểu, mình hình mình hình tượng hóa nó lên, xong cái mình cũng, ờ, chấp nhận nó vậy đó. Thì, ờ, mình nhưng mà cũng sẽ có những cái là, kiểu, mình mình hông chấp nhận được á. Có nghĩa là mình viết xuống rồi, mình vẫn hông chấp nhận được, kiểu: "Trời ơi, trời! Tại sao vậy?" Đó! Thì, ờ, nó nó nó cũng hơi khó, nhưng mà mình mình có thể hiểu được đây là một cái phương pháp hiệu quả và, ờ, ờ, như bạn nói thì mình cũng sẽ muốn là cải thiện nó nhiều hơn. Hông biết là có cách nào hông? Ví dụ như mình nên viết nhiều hơn hả? Hay là sẽ như thế nào để chấp nhận được?
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm. À. Ừm, thật ra thì cái việc viết ra cái cảm xúc cũng là một cái cách tốt rồi đó bạn, cũng là một cái hình thức vật lý nha, là bạn chấp nhận những cái cảm xúc đó. Và cái việc mà viết ra á là cũng như một cái hình thức mà buông bỏ nó nè. Và bên cạnh đó nha, bạn cũng có thể là chọn 1 hoặc là 2 người bạn thân nè, thật sự là đáng tin cậy nè, và bạn cũng có thể là nói rõ ràng về cái ý định chia sẻ đó bạn. Có nghĩa là có bất kỳ một cái vấn đề gì đó thì bạn có thể là xin những cái người đó những cái buổi cà phê nè, hoặc là một ít thời gian thôi nha. Và bạn sẽ chia sẻ cái ý định của bạn là bạn chỉ muốn chia sẻ về cái cảm xúc thôi, chứ bạn không cần cái người đó phải giải quyết bất kỳ cái vấn đề gì khác. Đó, thì bạn chỉ cần người đó là ở đó và lắng nghe thôi. Thì cái việc này nha, nó cũng sẽ đặt ranh giới và cũng như là giảm áp lực cho cả hai bên đó bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là bạn biết là bạn không có cô đơn nè, và cũng như luôn có một cái người ở đó để lắng nghe hết những cái mẩu tâm sự của bạn đó. Thì hông biết là có bao giờ bạn đã thử phương pháp này chưa?
Ừm, mình thì mình nói thật là chưa thử phương pháp này nhưng mà đồng thời bản thân mình cũng, ờ, không tin là cái phương pháp này nó có thể hiệu quả; trừ khi trừ khi cái người đó là một chuyên gia tâm lý thì nó nó nó sẽ hiệu quả. Còn nếu mà là một cái người bạn bình thường, hay là một người ví dụ như bạn gái chẳng hạn đi, thì khi mà kể cả là mình có mong muốn là bạn chỉ bạn kia chỉ nghe thôi và không không cần giải quyết gì hết, thì khả năng cao là những cái điều mình nói ra nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái người kia. Và người ta sẽ có thể là người ta hông cố giải quyết, nhưng mà đối với người ta nó cũng là một cái nỗi niềm cho người ta á, bạn hiểu hông?
Ờ Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu những cái nỗi niềm của bạn nè. Ừm.
Ừm, đó. Đó, rồi, ờ, ờ, còn với bạn bè mình thì thật ờ, đa phần con trai thì khi mà nói ra là "Ê, bạn có thể nghe tui và không nói gì hông?" Đó, nó hơi kỳ. <laughs>
Ừm, ừm, ừm, mình hiểu những cái nỗi niềm của bạn nè, và thực ra là bạn rất là thấu hiểu với lại cái mặt cảm xúc của người khác luôn đó. Cho nên là lần kế tiếp nha, bạn cũng có thể là chủ động tìm kiếm một cái người nào thực sự thân thiết nè, hoặc là kết nối với những cái người mà họ dám thể hiện cái sự yếu đuối và cũng như cái sự hoàn hảo không hoàn hảo của họ đó. Thì cái việc mà giao tiếp chân thực á, chia sẻ kể cả về cái mặt tốt và cái mặt chưa tốt, cũng giúp cho bạn nhận ra rằng, à, cái sự tổn thương đó, nó cũng là cái cầu nối tạo nên cái mối quan hệ sâu sắc nha. Cho nên cái điều quan trọng á, là kiếm một cái người nào đó là họ thật sự là thấu hiểu nè, và cũng như là bạn đủ tin tưởng và đủ dũng cảm để chia sẻ với người đó, bạn nha.
Ừm, thật ra này cũng khá là hợp lý nha, có lẽ như là mình chưa bao giờ tìm kiếm cái điều đó ở những người bạn của mình, cho nên là mình mặc định là nó hông có luôn. Nhưng mà, ờ, biết đâu là có những người bạn của mình, người ta cũng đang trải qua những điều giống mình, những cái điều, ờ, mà giống như mình đang suy nghĩ vậy đó, thì biết đâu, ơ, cái đây sẽ là một cái cơ hội để mình có một cái cuộc nói chuyện ng gọi là, cực kỳ tâm giao với những cái người bạn của mình sao, đúng hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn ơi. Và khi mà ở chỗ làm á, thì bạn cũng có thể là trì hoãn và cũng như là xử lý những cái cảm xúc tiêu cực cho đến khi về nhà. Hoặc là nha bạn cũng có thể là dành 5 phút ở trong phòng vệ sinh nè, hoặc là đi bộ nhanh để xả hơi, nhưng mà không cần phải lúc nào cũng phải là tỏ ra là vui vẻ hết đó bạn. Thì những cái việc này đó, nó cũng giúp cho bạn duy trì được cái trạng thái trung lập nè, và cũng như là chuyên nghiệp ở chỗ làm đó bạn. Tránh cái việc mà dồn nén cảm xúc quá nhiều trong một ngày làm nha bạn nha.
Ừm, thật ra cũng đúng ha. Chắc có lẽ là mình cũng có nghĩa là những cái lúc đó là mình đang nghĩ á là mình là mình, ờ, không có không có thể hiện cái gì ra hết nhưng mà biết đâu người khác người ta để ý làm sao, đúng hông bạn ha?
Ừm, ừm, đúng rồi đó bạn ơi. Cho nên á, hy vọng là bạn lúc nào cũng sẽ duy trì được cái trạng thái trung lập nè, và chuyên nghiệp để bảo vệ năng lượng của bản thân nè.
Ừm, ô kê, rồi. Sau khi mà nói chuyện với bạn xong thì, ờ, mình cảm thấy là sáng tỏ ra rất là nhiều điều luôn á. Cho nên là, ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì những cái phương pháp mà bạn đã chia sẻ nha. Mình sẽ cố gắng áp dụng và hy vọng là nó sẽ, ờ, nó sẽ giúp được cho mình trong cái vấn đề này nè, nên là cảm ơn bạn nhiều nha.
Mình rất vui khi được chia sẻ với bạn nha, và chúc cho bạn thật là nhiều niềm vui nè và cũng như hạnh phúc trong cuộc sống nha!
Ừm, ô kê, cảm ơn bạn nhiều nha! Bái bai bạn nha!